Oke, kalau di bidang pekerjaanku, aku tuh di bidang riset ya. Eee, dan un in eee, kalau untuk industrinya itu, eee, riset yang berkaitan sama produk digital. Jadi aku tuh menjembatani, eee, gimana produk digital ini bisa sesuai dengan kebutuhan, eee, orang-orang atau, eee, pengguna yang emang ditargetkan menggunakan si produk itu gitu. Kayak misalkan aku melakukan riset, kira-kira apa sih kebutuhan, eee, orang ini, eee, terkait perbankan ya. Misa misalkan, oh ternyata orang ini tuh orang-orang tuh mengharapkan adanya fitur zakat yang secara otomatis terpotong dari penghasilan mereka. Ya biasanya itu ha aku berhubungan hal-hal yang kayak gitu sih.
Mhm, riset apa tuh, Kak? Mmm, oke. Mmm. Mmm. Oh begitu, oke. Mhm, oke oke, bisa dipahami sih, Kak, oke. Ah, cukup cukup menarik dan menantang ya, eee, sepertinya nih pekerjaan Kakak yang saat ini Kakak geluti. Nah mhm, gimana?
Oke, jadi Eee, jadi menurutku, eee, kalau sukses di karir eh, sama pekerjaan yang aku lakukan gitu ya. Eee, apa ya, tujuan yang aku, eee, yang aku aku set gitu ya, eee, yang aku harapkan itu justru, eee, kalau soal kerjaan itu justru aku udah nggak bekerja gitu. Iya, <laughs> artinya aku udah ada di level strategic gitu ya. Heeh, udah ada di level strategic gitu. Jadi nggak ngelakuin pekerjaan practical lagi gitu.
Mhm. Harapkan, mhm. <chuckles> Oke, le bisnis ya jadi punya usaha sendiri mungkin, mhm mhm.